Totoo.
Totoo. A
Kasi baka mamaya ano 'di ba, hindi mo alam yung mga akala mo pinagkatiwalaan mo yun pala, ano sasabihin pala sa ibang tao or minsan kahit hindi pino-post sa social media, eh, <clicks tongue> sinasabi sa ibang tao without your knowledge no. Ganto na pala yung tingin sayo ng ibang tao, dahil gan'to yung sabi ni gan'to, ni ganiyan 'di ba? <chuckles>
Oo, true. True 'to. Oo. Oo, para ano nalang din lalo na sa social media, 'di ba, mga tao panay post ng ano, tapos hindi natin alam may mga mga ano mga evil eye.
Mm. True, 'tsaka 'di man kung ano yung totoo at hindi. <chuckles>
Oo kasi nakikita lang natin. 'Di ba? Mm, <smacks lips> uy maraming salamat sayo, ha.
Yes, true, mm. Maraming salamat din, ulit. <chuckles> Enjoy.
Enjoy ako. <chuckles> Oo, magandang gabi, oh ingat. Ba-bye.
Ingat. Sa'yo din diyan, ba-bye, ingat.